Ừm, thực ra thì so sánh thì nó cũng có rất nhiều mặt để mà so sánh đấy. Thế nhưng Spotify thì cũng như câu chuyện vừa rồi mà mình nhắc với bạn ấy, nếu mà đang cần tìm nhạc mới hoặc là có những cái đề xuất tốt thì thường mình sẽ nghe Spotify. Nhưng mà trên YouTube Music ấy thì nó lại đa dạng bài hát hơn, bởi vì bản chất nó là, ừm, phụ thuộc vào cái nền tảng YouTube mà, nghĩa là trên YouTube có những cái bài hát gì thì là trên YouTube Music đều có. Ngoài những cái bài hát chính thống mà ca sĩ phát hành ra á, thì có những cái bài hát từ những cái ca sĩ Indie hoặc là từ những người dùng up lên ấy thì trên YouTube Music hoàn toàn là có thể nghe được. Ấy, nhưng mà trên trên Spotify thì nó lại toàn là những cái bài hát nó, gọi là, official. Ấy, thì mình muốn nghe những cái bài mà, kiểu như là, của người dùng up lên ấy thì sẽ không có đâu, mình phải lên YouTube Music. Cho nên là YouTube Music để mà nói về đa dạng thể loại nhạc, đa dạng loại âm nhạc hơn thì mình sẽ chọn YouTube Music, ấy, còn nếu mà muốn tìm cái đề xuất tốt, cái bài hát mới và cùng với cái gu âm nhạc cũ mà mình đang nghe, thì mình sẽ nghe Spotify để tìm những bài hát đó.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, chuẩn. Nó sẽ theo official và bản quyền. Ờ. Đúng rồi, mình Spotify nó sẽ sẽ ưu tiên hơn về những cái cái nh bản nhạc có bản quyền thì đúng hơn, đúng không bạn nhỉ?
Đúng rồi, bản quyền đấy.
Đúng rồi, bản quyền của YouTube thì nó sẽ đa dạng, nó sẽ rất nhiều ca sĩ hơn và cái gì cũng có. Nhưng mà giữa ừ, nhưng mà mình hỏi chút là cái cái bạn cảm nhận được thế nào về chất lượng giữa Spotify và những nền tảng khác?
Bài gì cũng có, thậm chí là kể cả những cái bài, à, mà trên TikTok đang hot. <chuckles> Spotify thì chất lượng. Ừm, như mình đang so sánh luôn thì mình so sánh luôn Spotify với cả YouTube Music nhá, thì tất nhiên là cái chất lượng stream nhạc ở trên Spotify ấy, ờ, những cái bài hát đấy là chất lượng nó hơn hoàn toàn so với YouTube Music chứ. Trên Spotify là mình thấy là những cái bài hát, a, à, trên Spotify là nó đều là những cái bài hát là lossless định dạng là FLAC đấy.
Ừm. Ưm. Đúng. OK, đúng, đúng.
F-L-A-C đấy, là những cái bài hát có chất lượng khá là cao so với trên You YouTube Music rất là nhiều. Nếu mà bạn nghe những cái dàn âm thanh hoặc là nghe những cái loa mà, kiểu, ló xịn ấy, thì bạn sẽ cảm nhận được rõ hơn. Nếu mà bạn, à, nghe 2 cái l cái ví dụ một cái loa xịn và một cái loa bình thường và phát cùng một bài hát đó, và một bài hát được phát ở trên s ờ, lấy ở trên Spotify và một bài hát lấy ở trên, ơ, YouTube Music thì bạn sẽ th có thể so sánh được là nghe ở bên nào hay hơn, và chắc chắn Spotify nghe hay hơn.
Chuẩn. Mình mình mình đồng ý với quan quan quan điểm của bạn, Spotify. Nhưng mà có một cái Spotify nó đang không được, ờ, như mình mong muốn nhưng mà không biết có bạn có đồng ý với mình không là là Spotify cái lượng bài hát của à, ví dụ mình tìm một bài hát nó sẽ không thể nào đa dạng bằng bằng YouTube.
Ừm.

Thế, a, vì âm nhạc thì nó r rất là rộng, nó rất là rộng rãi thì ngoài bạn bạn thích, ờ, ballad này, chill này, thì, à, bạn có bao giờ nghe nhạc, à, dân gian hay là, ờ, bolero hay là, à, nhạc trữ, kiểu, trữ tình không? <chuckles>
Ờ. <laughs> Có, có, có. Nói chung là, ờ, âm nhạc thì nó không, a, giới hạn, nó là không, ờ, không có khoảng cách mà. Thì, à, nhiều lúc mình vẫn cũng có nghe thử những cái dòng nhạc như bạn nói đấy, là bolero hoặc nhạc dân gian. Nói chung nà mỗi một cái dòng nhạc ấy thì nó cũng đều có những cái bài hát đại diện cho những cái dòng nhạc đấy. Ờ, mà mình nghe thử thì mình thấy cũng khá là hay. Thế nhưng mà để mà thích nghe thì chưa, bởi vì cũng chỉ là thiểu số trong cái dòng nhạc đấy thì mà mình thích nghe những bài đấy thôi. Còn mình cũng không không nghe quá nhiều những cái dòng nhạc mà bạn vừa nói như là dân gian hay là bolero, vì có thể là trong cái thời điểm này, cái, mình nghe mình thấy chưa hợp thì sao? Nhưng biết đâu sau này trong tương lai, bởi vì mình cũng đã gặp rất nhiều trường hợp, mình gặp rất nhiều trường hợp là có những người mà nhiên đùng cái thì người ta lại thích nghe nhạc vàng, à, bolero, không hiểu lý do vì sao. cảm nhận tùy gu của mỗi người thôi.
Đúng rồi. Ô kê. Ờ, ờ. Ừ. Đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, nó sẽ ờ. Rất đúng. Đúng rồi, nó nó là cảm nhận theo theo thời điểm ấy bạn nhỉ? Mình sai thời điểm thì thì mình cũng nhiều lúc mình cũng có những cái thời điểm mình vui vẻ thì mình lại thích nghe nhạc nó sôi động. Có những thời điểm ló nó nó ví dụ như, kiểu là, ờ, vợ mắng ấy thì mình lại phải nghe nhạc buồn tí. <chuckles> Ấy.
Đúng rồi, theo thời điểm đấy. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Nói chung là mình cứ sẽ coi như là khi nào mà tâm trạng mình thế nào thì mình thích nghe nhạc đấy đi thì cho nó dễ hiểu, đúng không?
Tâm trạng mình thì ờ, ô kê. Ừ. Thế, ừ, cái nền tảng mà mà bạn ph bạn chủ yếu nghe sẽ vẫn chỉ là Spotify và có cái nền tảng nữa không? Hay ngoài Spotif YouTube, ơ
YouTube Music, mình, ờ, có nghe Spotify và YouTube Music. Ấy là 2 cái nền tảng mình hay nghe nhất.
Ồ, tiếp Bạn thấy bạn có thể cho mình biết là bạn bạn bạn so sánh giữa Spotify và YouTube Music thì thì cái nền tảng nào ló đang là là là nổi trội hơn, hay là đang là và bạn cảm thấy ưu tiên dùng hơn không?